Wah iya juga sih, karena selama ini tuh aku nggak pernah mikir ke arah sana ya, selama ini tuh aku tuh selalu mikirnya tuh cuman kayak, ya sudah, dia posesif aja sama aku gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya aku itu chat, eee, apa namanya, eee, nggak bales yang kayak sampai bera padahal cuman hitungan menit loh, dia tiba-tiba, eee, kayak nanya, "Kamu kenapa? Aku kalau ngomong harusnya kamu dengerin dong." gitu. Itu sih jadi, mungkin ada kesalahpahaman juga kali ya, karena dia mungkin merasa dia lagi ngomong, lagi cerita sesuatu, tapi aku balesnya lama, jadi ngerasa kayak aku nggak dengerin, mungkin itu juga kali ya. Jadi, aku tuh malah jadi sekarang, eee, gara-gara kamu ngomong gitu tadi ya, dari saran-saran kamu tuh aku malah jadi kepikiran loh, bahwa, eee, benar juga ya, harusnya selama ini tuh aku tuh harus lebih peka dan nanya gitu, maksudnya kayak, "Ayo kita diskusiin, sebetulnya yang kamu mau tuh kayak gimana dalam berkomunikasi, dan yang aku mau kayak gimana dalam berkomunikasi." Mungkin gitu kali ya Kak ya. Wah, oke deh nanti bakal aku coba sih gitu. Nah tapi kalau menurut kamu nih soal, mmm, tadi ya, yang yang <swallows> kadang dia itu kayak cemburu gitu ya, kalau aku nge-follow cowok lain misalnya gitu ya, enggak, itu enggak mesti sih, kadang sesekali aja gitu, enggak yang selalu kalau aku tiap nge-follow cowok dia cemburu enggak, tapi aku enggak tahu kenapa alasannya, spesifiknya apa. Nah cuman kadang kita cuman, iya ada teman kerja, atau mungkin ya udah, teman benar-benar teman aja, gitu kan. Nah, kira-kira gimana ya cara ngomong ke dia, komunikasiin ke dia, biar kayak tetep ada batasan gitu loh, jadi kayak, "Ya udah, kita bedain masalah perasaan kita sama teman," gitu kan. Nah itu tuh gimana ya, biar dia juga enggak tersinggung?
Iya. Ah, oke oke. Betul. Betul betul. Iya. Iya, paham. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya cemburu-cemburu kecil dalam hubungan itu menurutku wajar banget Kak. Dan sebenarnya itu harus malah, jadi iya dong, karena cemburu itu kan berarti, eee, berarti dia punya rasa memiliki dari kita gitu, jadi ada sense of belonging-nya itu ada, gitu kan. Nah, selama dia cemburunya masih di cemburu yang sehat ya gitu ya, enggak sampai cemburu buta terus, e semua-semua minta. Misalnya di sosmed Kak, sampai minta Kakak buat unfollow teman-teman Kakak itu kan udah nggak sehat ya, selama cemburunya itu masih sehat, itu, menurutku enggak masalah gitu, yang penting Kakak jujur aja gitu kan, eee, dijelaskan ini siapa, ini siapa, ini siapa gitu. Pokoknya selama tidak beleb tidak berlebihan ya gitu, menurutku itu masih aman aja kok, jadi enggak masalah.
Oh wajar ya? Oh iya? Iya juga sih, mmm. Iya iya. Iya sih iya sih, enggak pernah sih.